हाँ, क्या अभी भी हो रही है?
हाँ, हाँ।
जी।
तो जैसा मैं कह रहा हूँ, कि अ, बच्चों का क्या है ना कि अ, जिसके माता-पिता अभी भी उनको फ़ोन और इन सब चीज़ों को देके और काफ़ी उन उनको आदि बना चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये उनके अ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी काफ़ी असर पड़ता है, तो ऐसे अगर माँ-बाप अगर उनको फ़ोन देते हैं यूज़ करने को, तो मुझे लगता है कि उनको अ, नहीं देना चाहिए और एक आप जैसा कि आपने कहा कि एक लिमिट अ, होनी चाहिए, एक ऐज लिमिट उसके बाद ही उनको फ़ोन अ, वगैरह इस्तेमाल करने के लिए अ, देनी चाहिए।
हाँ। हाँ। अ, हाँ। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ।